คุณเคยมีโมเมนต์ "อ๋อ" อย่างเงี้ยครับ ที่เปลี่ยนชีวิตการเรียนของคุณไหมครับ ช่วยเล่าให้ฟังหน่อย?
จริง ๆ ก็ มี มันจะแบบว่า โมเมนต์ที่แบบว่า อ้อ! แบบ เออ มันเรียนอย่างงี้เอง เงี้ย เหรอ? อะไรอย่างเงี้ย แบบว่า เฮ้ย มัน มันเป็นแบบเนี้ยเองเหรอ? อะไรอย่างเงี้ย ค่ะ แบบ มันเป็นแบบ เออ ชีวิต แบบการเรียน มันเป็น แบบนี้เหรอ? อะไรอย่างเงี้ย คือแบบ เออ มันทำให้แบบว่า เขาเรียกว่าไรอะ ชีวิตมัน ชีวิตมัน ง่าย ขึ้นเนาะ คือ อ่า ต้องเรียงลำดับเหตุก่อน มัน เหตุการณ์อะ ค่ะ ก็จะแบบว่า ไม่เหมือนกัน เป็นการออกเหมือนกัน แต่คือแบบ ว่า การเรียนมัน มัน อย่างเงี้ยค่ะ อ่า คือตอนนั้นค่ะ มันเป็น ช่วง ที่แบบว่า เขาเรียกว่า ไรอะ เรา อยู่มา แบบ ปี 3 ค่ะ แล้วเสร็จ แล้วอะ เราแบบ ใช่ ใช่ค่ะ เรียนอยู่ เรียนอยู่ มหาลัย เรียนอยู่ ปี 3 แล้วเสร็จแล้ว อะ เหมือนแบบ คุยกับ เพื่อน อย่างเงี้ย ค่ะ คุยไป คุยมา ปุ๊บ เพื่อนบอก "เออ เนี่ย อยาก ขาย ของจัง เลย" อะไร อย่างเงี้ย แบบ แต่มันต้องแบบ มีรถ มีอะไรอย่างเงี้ย เออ เขาก็ คุยกับ เรา ว่า ตอนนั้นน่ะค่ะ เรามี รถ เราทำงาน พาร์ต ไทม์ ก็คือเก็บเงิน ซื้อ รถ อะไรประมาณ นี้ อา แต่ถ้า ขายของ อะ เพื่อนเราจะ ต้อง ไปขายที่ ตลาดนัดรถ ไฟ อืม
อา ครับ อะฮะ อ๋อ เรียนอยู่ ครับ อือฮึ อือฮึ ครับ โอ้โฮ คือทำงาน ทำงานพาร์ตไทม์เพื่อแบบเก็บเงินซื้อรถ อย่างงี้เลยเหรอ? โอ้โฮ ความ ฝันยิ่งใหญ่เหมือนกันนะ
อ๋อ เปล่าค่ะ ไม่ได้ แบบ ไม่ได้เก็บเงิน ซื้อรถขนาดนั้น แต่คือเหมือนประมาณว่า เราตอนนั้นน่ะค่ะ ร ตอนที่เราทำ งานพาร์ตไทม์ เนาะ เรารู้สึกว่า เราอยากจะ ทำ เราอยากจะแบบทำเวลาว่างให้ เป็น ประโยชน์อะค่ะ เพราะว่าตอนนั้นน่ะเรา เรียน แค่ 3 ตัว แล้วเราเรียนแค่ 3 วัน คือ อาทิตย์ อือ วัน ส เสาร์ อาทิตย์ จันทร์มั้ง ถ้าเผื่อจำไม่ผิด อืม
อา อืม อือฮึ อือฮึ ครับ อือฮึ แล้ว ย
ใช่ แล้วมัน ก็คือเวลา อื่นน่ะ มันว่าง มากเลยอะ เราก็เลย รู้สึก ว่า เออ อยากแบบ อยากแบบทำ อะไร ที่แบบว่ามัน มัน งานแล้วก็ได้ เงิน เพราะว่าตอนนั้นน่ะ เริ่มแบบรู้ สึกว่า เราอยาก ได้เงิน แล้วอะ เพราะว่า แบบ ที่มีอยู่มันไม่พอ ใช้ ซึ่งก็แบบมันไม่พอ ใช้ ขนาดนั้นน่ะ คือเหมือนประมาณ ว่า ทุกคน อา
อ๋อ ก็ ถือว่าเป็น เป็น ครับ เป็นความคิดที่ดีมากเลยนะในช่วงนั้นที่แบบคิดแบบว่า โอ้โฮ จะหาเงินแล้ว อะไรเงี้ย ครับ แล้วยังไงต่อทีเนี้ยครับ?

ใช่ คือเหมือน แบบ เพื่อนทุก คน เขาก็จะแบบมีเงินกัน หมด ค่ะ คือที่ บ้าน เขาค่อนข้างมี ฐานะ คือเขาก็จะเหมือนแบบให้เงินเกิน ๆ ไว้ แล้ว ถ้าแบบขยันเก็บขยันอะไร ซึ่งตอนนั้นน่ะ เราคือที่ บ้าน ให้เงินใช้ก็จริงอะค่ะ แต่มัน มันก็มีแค่แบบว่า พอ ใช้ไปวัน ๆ ไม่ได้มีเก็บเหมือนคนอื่นเขาอะ เออ เราก็เลยแบบไป ทำงาน ใช่ แล้วเสร็จแล้ว อืม
อือฮึ อ๋อครับ แปลว่า แปลว่าบ้านเพื่อน เพื่อนบ้านรวย อะไร งี้ ประมาณนั้นใช่ไหม? คือมีตังค์แหละ อะไรอย่างเงี้ย อา ๆ ๆ ครับ
ก็ใช่ นั้นแหละ ใช่ คือเขามีตังค์อะ เอาจริง ๆ แล้วพอ เราดู ชีวิตการ เป็นอยู่ เขาอะ คือไม่ได้รวยระดับ มหา เศรษฐี นะ เหมือนประมาณ ว่า พอมีพอ กิน อะ คือ เขาเป็น ลูก เขาเป็นลูก คน เดียวของพ่อของ แม่ นะ พ่อของ พ่อแม่ เขา ก็ คือมี งาน มีบ้าน มีรถ ไม่มี หนี้สิน อะ คือรถ ก็เป็น รถ ใหม่ ไม่ใช่แบบ ว่า บ้านเดี่ยว อะไร ก็เป็นทาวน์เฮาส์ ธรรมดา ที่อยู่ต่าง จังหวัด อะไรประมาณ นี้ อืม
อืม อือฮึ ครับ ครับ ก็ถือว่าโอเค ก็คือไม่มีหนี้ไม่มีสินเนาะ มีบ้านมีรถนี่ก็ถือว่าสุดยอดนะครับเนาะ ถ้าไม่มีหนี้ไม่มีสินคือ สบาย แล้ว อ่า ก็มี มีใช้ มีแบบว่า ก็ให้ลูกแบบอยู่สบาย ๆ อย่างเงี้ยเนาะ ครับ แล้วยังไงทีนี้?
ใช่ ก็คือ คนมีตังค์ ระดับหนึ่ง อะ อืม ใช่